Ben, şimdi, eee, çok yakın bir zamanda büyük bir hayat değişikliği yaptım. Bunu da, böyle, ya çok sancılı bir şekilde yaptım. Hani, <clears throat> zaten şu an yaşadığım şey zor, birçok insan için zorlanılan bir şey. Ben taşındım, ülke değiştirdim. Eee, Türkiye'den İspanya'ya taşındım. Bu zaten başlı başına zor ama ben göçlüğün, hani, göçmenlik, eee, zorluklarının ötesinde, böyle, işte, ailemi ikna etmek ve, eee, bir şekilde, hani, rızalarını almasam da en azından, böyle, bir kabullendikleri bir aşamaya getirmek için bile o kadar çok uğraştım ki anlatamam. Aynen. Şimdi şeyi fark ediyorum, benim genel olarak bütün hayatım, aslında, bu şekilde, eee, geçti. Ya onları ben ikna etmeye çalıştım ya da onlardan ikna oldum ve kendi istediğimi yok saydım falan gibi. Eee, şu anda da içinde bulunduğum bir ilişki var, ben onun yanına taşındım zaten, eee, partnerimin. Partnerim de İspanyol. Eee, yani, ilişkimiz aslında çok iyi gidiyor zaten 3 yıldır devam eden bir ilişki ama hep uzaktandı, şimdi sanki, böyle, farklı bir boyutunu yaşıyor gibiyiz. Ama ben, mesela, bunu ailemle paylaşamıyorum çünkü hiç onaylamadıkları bir ilişki. Şimdi, aslında, hayatım boyunca yaşadığım o şey, ikilemi tekrar yaşıyorum, onun gerginliği var üstümde. Yani, ilişkide çok mutluyum ve bunun bu şekilde ilerlerse, hani, evliliği de, eee, güzel bir evlilik olarak düşüneceğim ve istekli bir şekilde evet, diyeceğim aslında. Ama ailem asla onaylamayacağı için, işte, yabancı olması, Müslüman olmaması, falan, yine ben ortada kalacağım gibi hissediyorum, böyle, kendim ve etrafımın görüşleri hakkında. Ya, bununla insan nasıl baş edebilir acaba, ne yapabilirim diye bir hem sormak hem sormak istedim hem de, aslında, içimi dökmek istedim bu konuda sana.
Tamam. Hadi ya. Hı hı. Tamam. Hımm. Hı hı. Eee, çok haklısın bu arada, yani, yaşadığın şey ikili olarak arada kalma hissi, daha önceleri de böyle şeyler yaşamışım, dedin İnsan bir yerden uzaklaşıp uzaktan, böyle, yaşadığı hayatına bakma şansı yakalayınca şu an senin hikâyende olduğu gibi, o zaman daha çok fark ediyor birçok şeyi aslında, daha çok, eee, içinde olmadığı zaman anlaşılır geliyor aldığı kararlar, yaptıkları. O yüzden seni çok iyi anlıyorum ve, eee, paylaştığın için de teşekkür ederim bu arada, eee, ama yalnız değilsin. Özellikle, ımm, Türkiye'de bu sanırım hâlâ bir tabu. Yani, erkek arkadaşınla yaşaman, işte, iii, farklı bir dini sahip olması vs. vs. derken, eee, birçok insan bu durumdan muzdarip, yani kendi hayatındaki özgünlüğü yaratabilecekken ve bunun peşinden gidebilecekken hâlâ farklı, ııı, noktalarda düşünmeye çalışıyor. Bu da aslında senin güzel kalbinden ötürü, yoksa, eee, telefonunu kapatıp sonsuza kadar kaybolabilirsin yani, iii, ama bir şekilde, tabii ki, bu bir, eee, tercih değil ve, eee, sen iyi niyetinle yapabileceğin şeyleri yapmışsın ki ikna etmişsin herkesi ve o oraya gitmişsin. Peki, eee, mesela, şu an, eee, erkek arkadaşının varlığından haberleri var mı, yoksa evlilik olduğunda mı söylemeyi düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Maalesef. <chuckles> Hı. Yok. Aslında şey yani her ne kadar işte, eee, geleneksel bir aile olsak da, eee, 4 kızız biz. Annem de hepimizle yani arkadaş gibi, böyle konuları aslında konuşur ama şey Ya, herhâlde hiçbir anne kızına yakıştırmıyordur. İşte, onu mu buldun? Daha iyisini bulursun gibi. ya dış görünüşünü beğenmez ya işini beğenmez falan. Hani, illaki bir karşı çıkıyordu. İşte bir tek ablam evlendi benim, o da boşandı. Evlilik aşamasına kadar olduğun ilişkilerinin çoğunda annem hep eleştireldi. Eee, ama artık en sonunda hani yaşı işte 30'a doğru geliyor falan diye resmen, eee, tamam dedi ve hani öyle bir evlilik oldu. Iıı, mesela benim de hep paylaştığım bir şey oldu, ilişkilerim annemle. Eee, bu ilişkimi de paylaştım ama ilk söylediğimde bana dedi ki, ııı, sakın kendini kaptırma, ciddi bir şeye dönüştürme, asla kabul etmem dedi. Iıı, şu anda mesela birlikte yaşadığımı sadece kardeşlerim biliyor, anneme söylemedim. Yani ben dil kısmını söyledim. Hani, dil öğreneceğim diye geldiğimi, taşındığımı ama onun burada olduğunu biliyor tabii annem. Yani bağlantıyı anladı da, birlikte yaşamamıza zaten, ııı, hani, kabul edebileceği bir şey değil. Her zaman da onun gerginliğini yaşıyorum tabii ki. Ben de işte arıyorlar tabii ki de görüşüyoruz falan ya da hani bir şey anlatacağım işte tek yaşıyormuş gibi falan anlatmam gerekiyor. Çok zor. E, bir yandan vicdan azabı da var ama, ııı, yani alacağım tepkiyi tahmin edebildiğim için az çok, hani, ııı, kendimi koruduğum bir şey aslında bu. Iıı, o yüzden ilişkimi biliyor ama birlikte yaşadığımızı bilmiyor diyebilirim.
Hı hı. Ha, doğru. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Anlad Hıı. Tamam. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Tamam, yani zamanı gelseydi eğer sen, eee, çok daha cesur bir şekilde yaklaşırdın. O konuda kendine hiç yüklenme. Şu an, eee, söylemek içinden gelmiyorsa gerçekten söylenmemesi gerektiği için de olabilir bu arada, yani. Biraz öyle yaklaşırsan, hiç, eee, vicdani bir yük taşımadan gayet olması gereken şu an bu <chuckles> diye düşünmek belki biraz daha böyle, eee, senin rahatlamanı sağlayabilir çünkü dediğin gibi aslında bağlantıyı kurmuş ki anneler her şeyi hissediyor. Eee, açık açık onun da konuşmak istemediği bir konu olmuş olabilir tahmin ettiği, bildiği hâlde. Yani bu da bir ihtimal. O yüzden hiç canını sıkma. Peki şunu da sormak istiyorum. Annenin onaylaması senin için neden çok önemli, mesela?
Evet. Doğru. Ya, aslında, emm, şeyi ben de tam bilmiyorum. Yani, ben şimdiye kadar hep, böyle, eee, onaylan yani, böyle, onların istediği gibi, işte anne babanın istediği gibi bir çocuk oldum ya da, ııı, ne bileyim, mesela, okulda da hep, böyle, öğretmenlerin örnek gösterdiği, yani kural anlamında ya da başarı da olabilir. Hep öyle bir öğrenci oldum, hep, böyle, iyi bir çocuktum. İyi derken, yani, böyle, hani, ııı, çevremdeki insanların beklentilerini rahatlıkla karşılayan, hiç, böyle, onları zorlamayan bir çocuktum. Eee, bu sanırım benim bir şekilde sevgiyi alma yöntemim de olmuş olabilir. Yani, mesela, benim bir küçüğüm hiç öyle değildir, eee, ve, hani, annemin ona çok sık kızdığını, işte onaylamadığı şeyler yaşadığında tartıştıklarını falan gördüm. Ablamla da keza oluyordu, yani. İşte bu ilişkilerle ilgili, mesela. E, onları gördükçe herhâlde öğrendim ki, iii, işte onun onayını alırsam belki de, hani, sevgisini hissedeceğim. Annem gibi düşünürsem o beni onaylayacak, falan. Birazcık bence sevgi anlayışımda bu var, yani, koşullu sevgi gibi. Ha, bunu annem bizi böyle seviyor gibi söylemek istemiyorum. Yani, tabii ki de, eee, sonuçta o da doğru yolu göstermek için bir ebeveynlik yapıyor ama ben bunu böyle öğrenmişim, bence. Eee, çünkü sorduğun soru, yani, biraz, hani, derin bir soru, ben de bazen düşünüyorum. Sanırım onay benim için sevgi demek. Bir de tabii çatışmadan kaçmak demek. Yani, insan annesinin, eee, onu onaylamaması ve bunun üzerine tartışmasını çok da yaşamak istemez, ya. Hani, biraz daha, işte, ondan kaçınmak için, neyse ya şimdi kavga edeceğime onun dediği gibi yapayım, falan gibi yaklaşabiliyordum çoğu şeyde. Şimdi de, işte, aynı onay devam etsin istiyorum, herhâlde.
Hı hı. Evet. Hımm. Doğru. Evet, evet. Kesinlikle. Eee, çok iyi anlıyorum bu arada ya. Yani, ister istemez insan, eee, yaşayıp büyüdüğü, eee, hayat tarzındaki, eee, nasıl desem, senin de söylediğin gibi aslında çatışmadığın, tartışmadığın o anların daha, eee, geçerli olmasını istiyorsun ve evet, yani koşullu bir sevgi değildir kesinlikle. Dediğin gibi, eee, onun kendi doğrularıyla sizi yetiştirme biçiminden ve sizin için en iyisini istemesinden kaynaklanan bir bakış açısı var orada. Ama tabii ki her zaman %100 böyle, denk gelmese bile, eee, finalde o da senin kendi hayatın olduğunu mutlaka biliyordur. Yani, eee, bu kadar büyük bir kararı verirken ikna olmaması elde değil. Açıkçası bana öyle geldi, yani, eee, bu konunun sonunda senin bu kadar zorlanmadan yumuşak bir geçiş yapabileceğini düşündüm, iii, biraz gözlemlediğimde anlattıklarından. Çünkü, ister istemez şu an farkında olduğu şeylerden ötürü, eee, o alanda kafasını kurcalayan bir şeyin varlığı varsa tamamen aslında onu rest çekmiş olmayabilir. Yani, iii, dediğim gibi annelerin bu konuda, böyle, eee, biraz daha kalbi sıcak olduğu için, ııı, daha, eee, zor gibi görünse de kolay ikna da olabiliyorlar. Ama tabii ki, eee, senin daha şu an hâlâ aklında öyle bir plan olmadığı için bu konuda endişelenmene de gerek yok. Peki, mesela, eee, onunla konuştuğun zaman bu konuda hâlâ bir şeyler söylüyor mu?
Evet. Mutlaka. Hımm. Evet. Hı hı. Ya, aslında şöyle, sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi çok yok sayarak gidiyor. Eee, ben de konuyu, hani, açmıyorum, sanırım ben de gerginlikten kaçtığım için ama o da aynı şekilde. Ya, annem hiç böyle sanki burada başka biri de var ve, hani, yakın olduğum, tanıdığım, yani, eee, ve onunla, imm, ilgili hiçbir şey sormuyor, yani, konuşmuyoruz. Eee, ben bir kere ama şey yaptım, spor salonuna gittiğimizde sevgilimle bir fotoğraf paylaşmıştım sosyal medyada, bir hikâye. O da hemen, işte, şey yaptı, “Bunu paylaşmak zorunda mısın? Zaten, işte, orada, eee, olman İşte, onun için orda olman beni rahatsız ediyor. Bir de bunu herkese göstermene gerek var mı?” falan gibi bir tepki gösterdi. Ya, vallaha ben galiba ondan sonra paylaşmıyorum da çok fazla, şimdi s anlatırken fark ettim. Eee, yani, böyle, eee, çok yok sayarak ilerliyor, diyebilirim. Evet varlığını belki biliyor ve, hani, dediğin gibi kafasında düşünüyor bunu doğrudur ama bana o yüzü vermek istemiyor herhâlde, tabiri caizse, yani, bu konuda yüz vermemek için hiç konuşmuyor o konuyla ilgili.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Hadi ya. Hı hı. Evet. <chuckles> Doğru, belki o da içten içe bir şeylerin ciddileşip resmiliyci resmileşeceği noktaya vardığında, eee, üzerine düşünmek istiyordur. Belki o da o çatışmanın içinde olmak istemiyordur. Yani, senin paylaştığın duyguları paylaşıyor olabilir, tabii ki. Peki, eee, işler o noktaya varmadan önce, yani, eee, evlilik gibi bir ciddi konuşmadan önce, mesela, eee, bir açık iletişim koyup kendi doğrularını, kendi isteğinin bu olduğunu belirtmek, eee, hakkında ciddi misin? Mesela, yani, bunun, eee, tam tersinin olması ihtimali de var mı, yoksa?
Doğru. Hıı. Eee, tam tersi derken, eee, şey, eee, ciddiye gitmemesi mi ilişkinin? Hıı. Ya, şöyle ben muhtemelen onay alamayacağım zaten. Ya aslında ben buraya taşınırken de onay falan almadım yani, eee, kabul etti sadece ama "Tamam hadi git, madem istiyorsun yap." falan demedi. Hani ben çünkü üniversiteden beri isteyen biriyim ya hep söylüyorum işte ben Avrupa'ya taşınacağım falan, illaki, hani, böyle gülüp geçilen bir konu oluyordu. Hiç bana demedi yani bana dedi ki, "Tamam ne istiyorsan yap." En son artık, en son raddede. "Ne istiyorsan yap, benden sakın destek bekleme." dedi. Yani, a evet, annemin öyle bir, hani, annelik tarafı çok yoğundur, anaçtır ama çok da otoriterdir. O yüzden böyle ona karşı gelinen şeylerde yoğun böyle restleri de oluyor bence. Ya, mutlaka ben şey düşünmüyorum ya, beni evlatlıktan reddedecek falan diye düşünmüyorum ama, eee, şimdi ilişkinin ciddiye gitme ihtimali var, partnerim böyle yüzükle ilgili bir şeyler, şakalar falan yapmaya başladı, sanki bir şeyler bakıyor gibi hissediyorum. Belki daha erken hemen teklif etmez ama yüzük bakıyordur yani bir şekilde ileriye gidecek, o yüzden dediğin kısımda haklısın yani benim bir konuşmam gerekiyor, kaçarak nereye kadar, ııı, hani bu rahatlığı hissedeceğim. Elbet bir yerde tartışmam gereken bir konu olacak. O yüzden evet, açık iletişim kurarak duygularımı, isteklerimi dile getirmem galiba tek çözüm.
Onay alamamak gibi. Yok. Iıı, hı hı. Hı hı. Tamam. <chuckles> Güzel. <chuckles> Eee, sanırım öyle olacak gibi ama umarım böyle düşündüğünden de yumuşak bir geçiş olur o kısma ve sen de şaşırırsın diye diliyorum. Çünkü, eee, bence sen zaten bunu başarabilecek güçtesin.
Ay, çok teşekkür ederim ya, kendimi çok gerçekten rahatlamış hissediyorum, sanki böyle bir yükten kurtulmuşum gibi. Iıı, ne yapacağımı bilmek bile, konuşmak bile iyi geldi, çok sağ ol.
Asıl ben çok teşekkür ediyorum. Unutma, gerçekten en iyisini hak ediyorsun.
Teşekkür ederim, görüşürüz.
Görüşürüz.